À, bạn ơi, ừm, chúng ta thì ai cũng sẽ có rất là nhiều những cái bữa ăn quanh người thân nè, bạn bè nè, hay là thì tức là nó có bạn có cái ăn nào hay là món ăn nào, ơ, ờ, một
Ừm. À. Bể để mà nói về cái món ăn nào mà khiến mình nhớ nhất á? Ừm, để mình nghĩ xem nào. Có vẻ rất là nhiều đấy, <chuckles> thực sự rất là nhiều, ừm, nhưng mà ơ, ờ, hoặc bây giờ cái âm thanh của mình nghe bên bạn, ừm, không rõ lắm thì bạn có thể, à, chỉnh lại một chút nhá. Ờ, thế thì, ờ, ờ, thứ nhất là về cái món, ờ, cá kho, mình ấn tượng, ừm, mình rất ấn tượng với cái món cá kho mà, ờ, bà ngoại mình nấu.
Ừm. Cũng, à, ưm Ừm. Ừm. Ừ À, có, ô kê, ừm.